O! Çok sıkıntı yaşayan bir yerdeyim, yani. Güven, aslında, kırmızı çizgilerimden biri. Çünkü karşıdaki kişiye güvenemiyorsam, kendimi açamıyorsam, rahat ifade edemiyorsam şey diyorum, o zaman ne anlamı var ki ya, herhangi bir ilişkide olmamın, arkadaşlık ilişkisi olabilir, partnerim olabilir, ailevi ilişki kurduğum biri olabilir. Güvende sıkıntı duyuyorum. Bence bu da yaşadığım önceki kötü tecrübelerden kaynaklanıyor gibi geliyor bana.
Yapma ya. Ha. Anladım. Yani, şimdi sen az önce dedin ya, benim karşımdaki insana kendimi doğrudan açabilmem lazım. Orada tam olarak hangi kırmızı bayrakları, işaretleri görüyorsun da kendini geri çekiyorsun?
Aynen. Şimdi öncelikle karşıdaki kişi beni dinliyormuş gibi yapıp ama, aslında, dinlemiyorsa, yani, dediklerime önem vermiyorsa, o ince noktaları almıyorsa bu benim için kırmızı bir bayraktır. Sonrasında benim onun sorunlarıyla ilgilendiğim kadar beni önemseyip ilgilenmiyorsa 2. kırmızı bayrağı alır genelde benden. Bir de, e <chuckles> ya, son, iii, şey gibi, hani, "Allah'ın hakkı üçtür, üçte çıkar." gibi bir yerdeyim ben de. 3'e kadar beklerim, yani, hani. Eee, 3 de şey olur herhâlde, artık sürekli sürekli, eee, birine bir şeyleri anlatmam gerekiyorsa sonuçta herkes belli yaşta bir insan ve bir insanın ailesinden görmemiş olabilir ama kendisini yetiştirmesi bence çok önemli bir nüans, yani, onu yapması gerekiyor. E, bu noktada sürekli ben sana söyleyeceksem ve komut vereceksem o ilişki çok da güzel bir yere gitmez. Hiç birbirimizin düzenini bozmaya gerek yok. "Baştan vedalaşabiliriz." gibi üç üçüncü kırmızı bayrakla, böyle, uğurluyorum gibi oluyor. Aynen. Aynen öyle.
Tamam. Güzel. Kaç puanda çıkarılıyorlar oyundan, peki? <scoffs> <chuckles> Eee, peki. He he. Doğru. I hı. Uğurluyorsun. Hadi, uğurlar olsun o zaman. Yazık oldu. Aaa, e, peki, şu an z muhtemelen romantik ilişkileri birazcık merkeze alarak bu yorumu yaptın. Eee, ımm, peki, "Uğurlar olsun" diyemeyeceğin insanlar için ne yapıyorsun?